Слушай, ну, а если не говорить, ну, это скорее такая, <grunts> история, действительно смешная, потому что, наверно, что такое талант всё-таки знают многие. Ну, а вообще, может ли учитель чего-то не знать? Ведь это же, нь это, не ж не всегда же что-то такое более-менее на поверхности, а может быть, что-то глубоко в теме или, там, ученик сознательно полез куда-то в дебри?
Вот в том-то и дело, в том-то и дело. Я считаю, я считаю, что учитель должен быть прямо вот безупречно разбираться в своем предмете. Именно потому, что он, м, должен быть мастером его. Вот знать его, как бы, на уровне, у который вот ограничен учебником, этого, я считаю, недостаточно.
Ну, вот наверняка, особенно, м, мне кажется, это в какой-нибудь истории или, кстати, в литературе. То есть когда достаточно большой объём, например, тех же авторов, да, и тех же произведений, наверно, там, а, учитель может, условно, там, прочитать кого-нибудь, щас при в пример привести, какого-нибудь, а, писателя, который написал очень много книг, и он какие-то прочитал, а какие-то нет. Вот это нормально или тебе кажется, что нет, он должен знать там всё?
Мгм. Не не, учитель по литературе, он должен прям знать всё и сверх того. То есть вот это ещё вопрос не только харизмы, но и квалификации. Квалификация должна быть вот на очень высоком уровне.
Свою Мгм. Ну, и и ты прям, до то есть, на твой взгляд, что учитель может знать всё.
Ну, просто понимаешь, в чём дело, если это учитель литературы, он должен быть заинтересован в этом предмете. Ну, просто, ну, мне так кажется, он должен этим предметом гореть. А если он горит этим предметом, ну, он по определению будет читать всю литературу, да. Если это история, он будет постоянно, а, быть на острие исторической науки. Если это математик, он будет там, м, в свободное время заниматься, э, м, разбором каких-нибудь передовых математических теорий.